Okay, e questa cosa, comunque ti ha destabilizzato, comunque non essere pronta a a risolvere il problema e comunque chiedere aiuto, oppure, mhmm, perché eri alle superiori?
Mhmm, sì, no, mi ha dato fa mi ha dato fastidio più che altro che l'agenzia con con la quale ero non avesse messo in chiaro proprio benissimo tutti i costi.
Mh-mh. Quali erano tutte le spese?
Esatto, esatto. Avendolo saputo prima ci saremmo potuti preparare anche un po' meglio. Cioè, alla fine spendevi 500$ la settimana, sai. Praticamente.
Certo, è comunque una sp e era una spesa abbastanza sostenuta nell'arco di 1 anno fuori.
Eh sì. So' stata lì sì, in 1 anno direi che sono numerosi soldi che escono fuori dal programma.
Mh. E invece tipo un un tuo punto di miglioramento che vorresti avere sulla tua gestione finanziaria, quale sarebbe? È un punto in cui sai che dovresti migliorare per un futuro. Quale può essere?
Mh. Sicuramente essere meno compulsiva con gli acquisti, quindi darmi un attimo una regolata in poche parole, perché certe volte esagero. Sì, sì. Darmi un attimo una regolata. Quello dovrei dovrei farlo. È un obiettivo.
Ah-ah. Okay, andare più sul soft. Ok Ec e lo daresti lo daresti anche agli altri comunque.
Mhmm, sì, dai. Va bene spendere e godersi la vita, per carità so' la prima a dirlo, però ci vuole anche un minimo di autocontrollo se no, non ce la puoi fare. Cioè se inizi a prendere tutto quello che ti va, cioè poi rimani sulla strada alla fine. Avrai anche un bel paio di scarpe, un phon della Dyson, ma te ne fai poco se non hai la corrente.
E esatto. Però rimani rimani bloccata sulla strada.
Eh sì.
E invece per te, mhmm, per gli acquisti c'è una priorità? Cioè per esempio tu hai 200 € sulla carta: mhmm, li terresti, li investiresti, faresti compreresti qualcos cioè hai qualche priorità sull'utilizzo dei tuoi soldi oppure oppure no?
Mh-mh. Sicuramente, probabilmente un po' li risparmierei e una parte la investirei, perché adesso bisognerebbe iniziare a far così. Il mio moroso fa così già da un paio d'anni e fa bene. Adesso inizierò anch'io. Ti prometto ci proverò.
Ah. Okay. Okay. Hai hai acceso anche tu questa tattica di di risparmio, che magari sarà un grande risparmio, senza phon della Dyson.
Sì. Sì, sì, sì. Chi lo sa? <chuckles> Esatto.

Esa sei stata sei stata pronta a risolvere il problema.
Esatto, sì.
Okay, quindi tu diciamo nella nella tua vita <smacks lips> quotidiana quando gestisci le spese, non le categorizzi tra spese importanti o spese normali, o sì?
Mhmm, no, come ti dicevo vorrei fare questa cosa della mhmm, del mhmm, del diario dove mettere tutte le varie spes tutti i vari soldi e risparmiati, ordinati per bustine, tipo fondo emergenze, spesa, macchine, eccetera, però ancora no, mhmm, diciamo che lo faccio un po' così, a occhio. Comunque li ho bene in mente tutti i soldi che spendo, purtroppo non me li dimentico, <chuckles> quindi cerco di darmi una regolata.
Mh-mh. Okay. Anche perché se utilizzi le carte la carta della de ehm, i movimenti della banca sono scritti, quindi non puoi scappare.
Sì infatti, ogni volta mi arriva la notifica: <chuckles> "Hai speso questo, ti rimane questo." <chuckles>
Esatto. Ehm, la tua famiglia è d'accordo su come gestisci il il tuo patrimonio finanziario?
Mhmm, sì diciamo che non mi hanno mai fatto particolari problemi o non si sono mai imposti più di tanto. Ovviamente ovvio, le solite raccomandazioni: "Pensaci un attimo a non buttare via i soldi" e quindi un minimo sì, adesso n'è che striscio a destra e a sinistra una carta fino fino a rimanere <chuckles>
Certo. Eh, e e esatto, anche perché anche perché nulla è infinito.
Esa ecco, purtroppo esatto. Purtroppo nulla è infinito. Potessi esprimere un desiderio, una carta di credito illimitata, potrei essere la persona più felice del mondo.
Eh, purtroppo nulla è c s Una plafond illimitato.
Esatto.